بُص كان في موضوع وكنت عايزة أتكلم معاك فيه يعني شوية فضفضة كده عشان الموضوع مضايقني أوي.
آه أكيد طبعًا، أنا متاح هنا، اتفضلي، معاكِ في أي وقت.
تمام، طيب بُص أنا انفصلت أنا وخطيبي من فترة كده يعني 6، 7 شهور، تمام؟
آه أنا آسف لده.
آه، ول وللأسف بقى هو يعني بعد مُدة من انفصالنا هو راح ارتبط ببنت تانية وعايش حياته عادي جدًا، وما فيش أي مشاكل ولا أي حاجة ولا كأ ولا كأني كنت في حياته يعني.
امم. امم. آه، لأ، أنا متأسف إن أنتِ مريتِ بده يعني ومقدر قد إيه إنه ده صعب و و ومش سهل على الإنسان إن هو يشوف شريكه يعني مع حد كده، فمقدر قد إيه يعني صعب.
بجد. ح حقيقي آه، يعني الموضوع فعلًا تاعبني نفسيًا و وأنا كُل ما بافتكر، بانهار يعني بصراحة وباعيط كتير لأنه يعني أنا لسه باحبه وزعلانة إنه إحنا سِبنا بعض.
بس آه. آه. ما هي ما ما أنا كنت هأسألِك أيوه اللي هو أنتِ لسه متعلقة بيه يعني أو لسه فاكرة ال المواقف اللي معاه يعني وكده؟
بُص سؤالك حلو بصراحة، أنا مش عارفة لو أنا باحبه والّا عشان خاطر أنا متعلقة بيه ومتعودة عليه، بس يعني اللي فاهماه وعايشاه إن أنا باعيط كل ما بافتكر إن هو مع واحده تانية دلوقتي وبيعيش معاها حياة جديدة و يعني عايش حياته عادي، فاهم؟
آه. أوه! امم، بالضبط آه، آسف لده والله وإن أنتِ مريتِ بال بالمواقف دي، بس يعني م ما تقلقيش إن شاء الله خير. بس هو ال الفكرة إنه إيه ال إيه ال إيه المواقف اللي أدِّت لده؟ يعني الموضوع بدأ إزاي معاكم؟ إزاي كنتم مثلًا اتعرفتم وبعدين وصل الموضوع للانفصال كده؟
بُص هو إحنا كنا اتعرفنا في الجامعة وقعدنا مع بعض فترة يعني كام شهر كده، آآ ارتحنا لبعض وبتاع، بعد كده اتخطبنا وبعدين قعدنا مع بعض مخطوبين سنة و وكنا خلاص يعني ابتدينا بقى إن إحنا نجهِّز البيت ونأسسه وكده.
امم. سنة، آه. امم.
بس بعدين آآ سِبنا بعض، يعني شوية مشاكل عائلية كده ن يعني مش أحسن حاجة بصراحة، فما كانش في حل غير إن إحنا ن يعني إن إحنا نبعد عن بعض، وبعد ما بعدنا هو يعني بعدها بكام شهر هو ساب ساب كل حاجة ما بيننا و ويعني زي ما تقول كده إيه فقد الأمل وراح صاحب حد تاني.
أيوه، آه. امم. آه، متأسف إن أنتِ مريتِ بكل ده معلش، بس يعني أنتِ أنتِ أصلًا عرفتِ إزاي إن هو آآ يعني اتكلم مع حد تاني أو بي موجود مع حد تاني يعني غيرِك؟
فطبعًا شُفت الصور بتاعتهم للأسف وكمان صحابي قالوا لي:" إحنا شفنا فُلان كان ماشي مع كذا في المول" مش عارفة إيه وكانوا مبسوطين وبيضحكوا وبتاع، فبصراحة ما صدقتش لحد ما شُفت أنا بنفسي يعني الصور وكده. فطبعًا يعني أول مرّة شُفت فيها الصور دي انهرت انهيار فظيع يعني، آآ ما اتحملتش بصراحة، ما كان الموضوع فعلًا صعب أوي عليَّ إني أتقبله وأتحمله وقعدت يومين، 3 كده يعني باعيط كتير وما ليش نِفس أعيش الحياة وما باتكلمش مع حد، مش باتواصل مع حد.
آه. امم. امم. امم. آه، فاهمِك أيوه. آه، لأ، ألف سلامة. امم. آه، أنا عارف الموضوع الموضوع صعب وحاسس بيكِ بجد يعني أنا عارف إنه مش سهل عليكِ إنِك تشوفي موقف زي ده. و طب وعلى كده هي يعني ال المواقف اللي زي دي أنتِ مثلًا الموضوع كان متمهد له؟ يعني كنتِ حاسة بده وأنتِ و معاه؟ يعني كنتِ بتحسي إن هو ممكن يصدر منه حاجة زي كده إن هو يبقى معاكِ وفجأة ي لمّا تسيبوا بعض يف يقدر ي يتعرف على حد تاني وينساكِ بالشكل كده؟
<clears throat> هو بُص بصراحة لأ، يعني هو كان كُل كلامه إن هو بيحبني وإن إحنا هنفضل دايمًا مع بعض وما فيش حاجة هتبعدنا، يعني كان كُل الحاجات دي، ما فيش ولا مرة لمّح لأي حاجة زي مثلًا إن هو ممكن ما يكملش، إن هو سهل ينساني، بالعكس، يعني كنت باحس إن هو متعلق بيَّ أكتر وإن هو يعني اللي بي إن هو اللي عنده مشاعر أكتر وأقوى يعني، فاهم؟ ف فبصراحة امم، كانت صدمة بالنسبة لي إني أشوف كده.
امم. امم. امم. بالضبط. أيوه آه، فاهم، كنتِ حاسة من ناحية إنه امم، ومهتم أكت امم، أيوه آه، لأ صعب ومقدر ده بجد يعني، و وعلى كده طيب أنتِ لمّا ان انفصلتم طيب ما فكرتِيش إن أنتِ ترجعي مثلًا أو تشوفي وسيط يرجعكم سوا وكده؟
والله بُص أنا يعني كنت حاولت معاه كذا مرّة ويعني حاولت أكلمه وكده بس هو كان بيقول لي: "أنتِ عارفة المشاكل اللي حصلت وأنا مش عايز أعمل حاجة تضايق أهلِك ولا تضايق أهلي، ادينا شوية وقت، ادينا فرصة،" مش عارفة إيه بتاع، بس يعني هو في الآخر اختفى خالص شوية كده ما بقاش يرد عليَّ و وأنا بصراحة كنت تعبت من كتر الصراعات اللي أنا باعيشها مع نفسي عشان خاطر أنا بس أنا وحشني عايزة أكلمه مش عارفة إيه، حاولت يعني بصراحة
امم. امم. آه. بالضبط. امم. فأنتِ ن ومش قادرة تمسكي نفسِك مثلًا أو ال الصراع في حتة إن أنتِ ماسكة نفسِك إن أنتِ ما تكلميهوش، صح؟
بالضبط، بالضبط، يعني كل الفترة بقى اللي فا اللي اللي عدِّت حاولت إني مثلًا أبعد عنه، أقلل التواصل، ما أكلمهوش، ما أوصلش ليه أو كده، بحيث ده يساعدني إني أتخطى شوية. بس بعدين يعني لمّا عرفت إن هو صاحب وكده رجعت أدوَّر عليه تاني ورجعت أنهار تاني، رجعت لنقطة الصفر زي ما تقول يعني ما طلعت ما أتخطتش بصراحة، ما هو مش عارفة أتخطى.
امم، حمل صعب اوي. أيوه. بالضبط. امم. آه. طب ليه أصلًا؟ يعني عا عادةً الناس بت لمّا بت بت بيبقى شريكها مثلًا زي كده و وفضَّل حد أو اختار حد تاني بتروح تقلب عليه أكتر و والموضوع بيتحول معاها إن هي ما بتبقاش حاباه تاني يعني، فأنتِ الموضوع حصل معاكِ بالعكس إن أنتِ افتكرتيه وحبيتِ ترجعي له تاني حتى بالرغم من إنه هو سابِك و أو راح اتعرف على واحدة تانية يعني أو خطب واحدة تانية؟
بصراحة ما يعني أنا أحيانًا باحس كده وأحيانًا باحس إني متضايقة يعني لفكرة إن هو سابني مش أكتر، فاهم، وأحيانًا باحس إن أنا عايزة أرجع له وإن هو ليَّ أنا و يعني بابقى متلخبطة بين مشاعري و وأصلًا ده اللي مضايقني بقى إن أنا مش عارفة يعني أتقبل الموضوع، لا عارفة أتقبل الفراق ولا عارفة أتقبل إن هو مع حد تاني، خالص.
امم. آه. امم. بالضبط. آه لا أنا آسف لده وفاهمِك ومقدر قد إيه إنه صعب عليكِ. بس أنتِ كنتِ قُلتِ إن هو كان بيقول لِك مش عايز أعمل مشاكل مع أهلِك وأهله، فهو هل أهلِك وأهله كان ليهم دور في الموضوع ده؟ يعني كان كانوا هم السبب في حاجة والّا إن هما كانوا بعيدين عن القصة دي؟
هُم أهله دايمًا اللي كانوا بيتدخلوا فينا، بيتدخلوا في أمورنا وقراراتنا وكده، فيعني آآ أنا اتكلمت معاهم كذا مرّة، ما فيش أي فايدة، فبعدين خلّيت إنه حد من أهلي يتدخل، "يا جماعة سيبوا الولاد براحتهم هُم يقرروا،" فأهله هُم ما اتحملوش الكلام وما قبلوش بيه فراحوا يعني است أسلوبهم ما كانش لطيف/ فحصلت مُشادة كلامية من بدأت بيهم مع أهلي، فطبعًا أنا ما اتحملتش ده وما قبلتش ده يكون أسلوبهم يعني ما طب ابنهم بقى هيكون عامل إزاي؟ أنا برضه يعني ك
امم. امم. أيوه. امم. آه. بالضبط آه، فهو ده ال كان عامل يعني أساسي في الموضوع يعني، موضوع الانفصال، امم.
امم. آه بالضبط، هُم يعني ما ما قدّروش أهلي تقدير كفاية وكمان بيتدخلوا فينا، بيتدخلوا في قراراتي وتصرفاتنا أنا وهو مع بعض. <clears throat> فطبعًا يعني كان شكل الحياة واضح من أولها، بس في نفس الوقت أنا برضه كنت باحبه أوي على فكرة مش مش مجرد علاقة يعني أو شخص عابر أو كده، فاهم؟
امم. بالضبط آه، فاهمِك أيوه ومقدر قد إيه ده صعب. آه، بس يعني ما فكرتِيش حتى تتخطي العلاقة بإنِك مثلًا تتعرفي على ناس جديدة، تحاولي تش تشوفي حد يملى الفراغ بتاع الشخص اللي سابه ده؟
فموضوع تقيل يعني، حقيقي آه. والله بُص يعني ما حبيتش أدخّل حد بداله في حياتي عشان خاطر أنا مش عايزة أظلم حد مثلًا بإن أنا يعني أكون مع واحد وأفكاري وتفكيري مع شخص تاني، يعني بصراحة مش حركة لذيذة وبعدين أنا مش حاسة أصلًا إني عايزة آآ حد بداله في حياتي يعني، أنا حاسة إن أنا فقدت طاقتي آآ مش قادرة، فاهم، فحاسة الموضوع تقيل يعني عليَّ، مش قادرة أتقبله بسهولة كده. بس يعني، فمش عارفة حقيقي أتصرف إزاي بجد، باحاول دايمًا أتخطى ومش عارفة أتخطى.
امم. بتفكرِك تاني، فاهمِك آه. امم. امم. أيوه. آه. طيب هو بالضبط، ما هو أنتِ بتعملي إيه علشان تتخطي؟ يعني إيه الح إيه الخطوات اللي بتاخديها علشان تقدري تتخطي حاجة زي كده أو حد بيساعدِك حتى تعملي ده؟
بُص هو أنا مش عارفة لو أنا باتصرف صح أو لأ، بس أنا لمّا باقعد أتكلم عن الموضوع كتير، الموضوع يعني باحس إن هو بي بينتهي وبيخلص منّي، فاهم؟
امم. امم.
ف فأنا باقعد أتكلم مع صحابي يعني وباحكي لهم وكده بس في نفس الوقت برضه مش باحس إن ده أحسن حاجة باعملها أو أحسن اختيار يعني أو أحسن طريقة إن أنا أنسى بيها. يعني باحاول أخرج مثلًا، أروح يمين، أروح شمال، بس برضه امم.
آه، فاهمِك، آه. بالضبط آه، يعني ممكن ده يكون حاجة ت ت تساعدِك يعني إن أنتِ تتخطي الموضوع إن الخروج تنسي شوية بالخروج وبإنِك تتفسحي مع صحابِك، تقابلي صحابِك كتير، وممكن برضه تعملي كده يعني أكتر.
بصراحة آه، هو آه يعني باعمل كده بس هو ما بيأثرش عليَّ أوي يعني، فاهم؟ ما ما باحسش إن أنا فعلًا بقيت كويسة، يعني مُعظم الوقت في الخروجة أو كده باكون بافكر فيه، عدّيت على مكان كنا بنروحه أنا وهو ب بافتكر مثلًا كنا واقفين هنا مش عارفة بنتصور ورُحنا محل إيه مثلًا أو كنا بنشوف فيه عفش أو كذا يعني، فاهم؟ تفاصيل كتير في العلاقة، فصعبة.
امم. آه. امم. أيوه. امم، طب ما فكرتيش آه فاهمِك أيوه، ما فكرتيش حتى طب تشغلي نفسِك سواء في شغل أو دراسة بحيث ت تحاولي تنسي الموضوع والّا الموضوع برضه بيفضل في تفكيرِك وواخد من وقتِك؟
لأ هو فعلًا الموضوع بيفضل برضه واخد تفكيري، واخد وقتي، ما هو بصراحة يعني الموضوع تقيل أوي عليَّ و وما باعرفش <tsk> ما باعرفش أحس إن أنا كويسة يعني كل فين وفين لمّا بيكون شعور كده إن أنا مثلًا بقيت أحسن شوية، اتخطيت أو كذا، بس على الأغلب يعني بيكون شعور مش حقيقي إنه مجرد شعور، فاهم؟
امم. آه. امم. موقف يعني آه، شعور أو إحساس أو أنتِ مش قد مش مدركة أو مش مش قادرة تحددي هو كويس والّا طب هل الموضوع مثلًا بيوصل لتعلق معاكِ ال يعني أنتِ حاسة إن هو ممكن يكون تعلق مَرَضي يعني نوعًا ما هتحتاجي مثلًا إن أنتِ تروحي لTherapist أو أو مُعالج مثلًا تتكلمي معاه بحيث ت تقدري تلاقي منه حلول بما إن هو هيكون متخصص يعني؟
بالضبط، حقيقي آه. بُص بصراحة، ما فكرتش في كده عشان خاطر أنا يعني أنا مش سايبة نفسي لأفكاري وكده، أنا آه باعاني منها ومش عارفة أعيش كويس ومش مبسوطة، بس في نفس الوقت أنا باعرف أحط حدود يعني، فاهم. لو لو ه لو مش هابقى كويسة مثلًا ومش هاحس إن أنا بخير أو كده بس على الأقل مش هاحس إن أنا بانها يعني إن أنا باموت من بعده، فاهم، لأ، فحاسة إن الموضوع مش مستحق إن أنا ألجأ لTherapist طالما أنا عارفة أكونترول يعني على مشاعري ونفسي، فاهم؟
فكرتِ في حاجة زي دي؟ امم. امم. امم. بالضبط. امم، امم. امم. طب كويس، كويس خالص إن أنتِ قادرة ت تعملي الكنترول ده، بس الفكرة إن أنتِ ال ال التعلق بده أو حس أو إحساسِك بأنِك يعني إن هو كان ليكِ لوحدِك، فأنتِ هت هتبقي محتاجة إن أنتِ تتخلصي من ده يعني ممكن مثلًا ت زي ما قُلت لِك إن أنتِ ممكن تجربي يعني برضه تضغطي نفسِك في شغل أكتر، في الدراسة أكتر، بحيث إن أنتِ تقدري ت تنسي شوية يعني الموضوع ما ما تديش لنفسِك وقت فراغ إن أنتِ تفكري فيه كتير يعني، ده ممكن يكون حل يساعدِك شوية يعني.
امم. آه. صحيح يعني والله معاك حق. أنا هابقى يعني هاحاول أركِز على الحاجات دي إنه مثلًا أتشغل أكتر في الدراسة أو في شغل بحيث يعني يشتتوا أفكاري، امم، بطريقة أكبر أو بتأثير أقوى ويمكن كده أبقي كويسة شوية. بس يعني
امم. بالضبط، آه. آه بالضبط، أيوه. امم. بالضبط آه، وأنا أتمنى لِك الخير دايمًا يعني.
عمومًا أنا حقيقي ارتحت في الكلام معاك ويعني حاسة إني بقيت أهدا كتير فشكرًا جدًا ليك.
امم. لا أبدًا العفو.